はい、あの、どういう、じご自身のね、もちお持ちでいらっしゃる固定観念っていうのは、あの、どんな風にね、こう気づく気づく方法というか、どうすればいいって思われますか？
はい。 うん。 あのね、もともとのきっかけになったのが、あの夫なんですね。<sniffs> で
はい。 ああ、ご主人。はい。
そうなんです。指摘されたんです、夫から。
あ、それは
ええ、うん。
と、じ自分では普通と思ってこうやってたこととか、こう、意見とか、なんかそそんな時ふと言われたっていう感じですか？
うん。 うん。すそうなんですね。あの、ま、まだ結婚したばっかりの時って、なんかこうしなきゃいけないとか、で、なになにしなきゃいけない、こうあらなきゃいけない、みたいな、あのしなければいけないっていうことを自分にいっぱいいっぱい課せて、結構それその通りに行かないんですよね、あの相手があると。
うん、はい。 ああ。 はい。 うん、うん。 はい。 ああ、なるほどね。うんうんうん。それはどうですか、こう、自分自身をこう苦しめてた、こう、そういう、何でしょう、一つ呪縛じゃないですけど、こうしなきゃいけないみたいな感じでしたか？うん。
そう。 あ、うん。 あ、ほんと。 ほんとそうほんとそうなんです。例えばすごく細かいこととかでも、あの帰ったらすぐにご飯を作り始めないといけないとか、<sniffs> あの掃除はあのいついつにやらなきゃいけないとか。
うーん。 うーん。 はい。 ああ。はい。
そう。結構、あのもともと自分ので、勝手にこうルールを決めるのが結構好きで、で、そうするとまあ段取りよく行くと思ってたんですね。
うんうん。うん。 うん。はい。これがうん。
で、まあ独身の時はそれでよかったんです。うん。
ああ、とその独身の時は、ま、ね、1人でいらっしゃって、で、ご結婚されて、まあ、ご主人という家族が増えて、その、こうなんですか、環境、1人と1人じゃない時の、こう、ちとこ、進め方、なんかこう、1人だけはうまくできてたのに、そうじゃないとできないっていうのって、どんなところでしたか？
うん。 そうです。うん。 はい。うん。 あ。 はい。 いや、もうだからまさにその例えばそのご飯の時間とかでも、あの、うん、私はだから7時までには食べなきゃいけない、みたいな。
うーん、あ、そっか。 うーん。 はい。
で、夫は、なんか、別に何時だっていいじゃないみたいな。なんかしちじか8時にだなったっていいじゃないみたいな。
うーん。 うーん。 はいはい。
で、そこで結構イライラしてて、私が。
あ。 あ、それは進まないことに対してですか？それともご主人のその考えと言うか。
うん。 うん、なんか、ま、進まないこともそうだし、なんかそんなことしてたら、ま、例えば夜寝る時間が遅くなるよとか。
うーん。 はい。
で、あとは、まあ、ほんと細かい、もういろんな細かいこと、例えば、ご飯を食べた後はすぐに片付けて、もうその使った食器を直さなきゃいけないとか
うーん。 うん。 うーん、なるほどね。
あの、あるじゃないですか、結構、ご飯食べた後にダラダラ、ダラダラっていうとうん、そう。<laughs>
はい。ゆゆっくり。<laughs> ゆっくり、しまあ、したいっていうかね、すぐは動く気にはなれない方とかもね、中にはいとめうーん。
しっそ、いるじゃないですか。で、なんか、まあ、食べた後にすぐに立ち上がって、食器をね、持って洗うってすれば、一連の流れで済むのに。
うん。 はい。はい。 はい。
なんか席に着いて、ま、ごちゃごちゃ喋って、で、また、なんか、シンクの中に食器が入ってて、まだ、なんか、うだうだしてるみたいな。
うん。うん、うん。 はい。 うん、うん。なるほどね。
で、そういうので結構イライラしてたんですよね。
<clears throat> あ、なるほど。じゃ、どうですか？こう、例えば、あの、お一人だった時は、もうそれなりに、こう、ルールを決められて、ご自身の固定観念に基づいて、あの、生活されてて、でもこう、なんだろう、7時にご飯を食べなくてはいけないみたいのってのは、特に、一人だし、息苦しさってのはやっぱり、それはご自身のやり方ということで、何にもこう苦痛ではなかったですか？
うん。 はい。 うん。 はい。 はい。 うん。 <chuckles> うん。 はい。 おす、 う、そうなんです。別にそこは、なんとなく一人の時は、自分ルールで貫き通せばいいので、全然良かったんですよね。
うん。 うーん。 はい。 うーん、そっか、そっか。
ええ、うーん。え、うん。はい。
じゃあ、ご主人、ね、ご結婚されて、こう、お相手、ご主人は、ちょっとこう、自分のこうやり方とは違って、で、指摘されたっていう流れになりますか？
うん。 うん。 そうですね。で、あの、どどうしてまあ、イライラするんですよね、やっぱり。あの、そういう風にルールを決めてる通りにいかないと。
うーん。うん、うん。 はい。
え、結構衝突してたんです。そうしょうもないことで。
ああ、そうなんですね。こう私はこうしたいのに、なんでやってくれないの？みたいな感じですか？
そう、うん。うん。 あの、なんかこうしなきゃいけないんだよみたいな、結構面倒くさいタイプなんですけど、人に押し付けるみたいな。
ああ、じゃ、どうしよう、あのあ、そうですよね。ね。こうネガティブなことを言う、ね、表現だと押し付けちゃってたっていうことですね。うんうん。どうでしたか？はい。
うん。 あ、ほんと、そそうなんですね。で 夫から言われたのは「誰も『あなた、これ何々しなきゃいけない』とかって言ってないじゃない」って言われたんです。で、「これ、あなた、全部あなたがやりたいことなんでしょ」って言われたんですね。
はい。 うーん。 ああ。 へえ、なかなか厳しいというか、言葉でしたけど、どうでしたか？うーん。どんな気持ちになりました？
うん。そう、ズバッと言われたんです。うん。 で 確かに、誰にも「あなたこうしなさい」とか「こうしなきゃいけない」なんて言われたことはなくて、勝手に自分で課してたんですよね、それを。
うーん。 ああ、確かにね、そうですよね。固定固定観念としてお持ちだったってことですもんね。
うん。 うん。 そうなんです。で、よくよく考えると、そうしなきゃいけないんじゃなくて、そうしたいだけなんです、私が。
うんうん。 ああ。んあの、無理やり、つつこうなんでしょう、そうさせてるわけでもない。いどちらかでも、したかったってことですね。うん。
うん。 そう。 そうそうなんです。もう全部のルールが、自分がそうしたいから、やってて、で、勝手にそういうルールを決めて、別に何々しなきゃいけない、みたいなことはない。ま、別に義務でも何でもないですからね。例えば、税金を払わなきゃいけないとか、学校には行かなきゃいけないとか、そういうような問題ではないので。
うーん。 はい。 はい。 うん。うーん。そうです。 うーん。 うーん、確かに。ああ。そっか、そうなると、こう言われて、はっとしました。なんかこう、それまでは、どうですか。あ、そうだ、えっと、こうしなきゃいけないみたいの押し付けた時になんかは、みんなそうしてるとか、なんかそんなこう、にぎ逃げ道ったら変ですけど、どうでした。そんななんか、言い訳って言うんですかね。そんな衝突うーん。なんかやりやり取りというか、もあったりしましたか？
うん。 そう。 うん。 はい。 うん。 うん。 はい。 <laughs> あ、はい。 うん。 やっぱりだから自分の主張をあの正当化したいから、やっぱりそういう、あのみんなやってるとか、ま、普通はそうだよとか。
はいはい。 あ、つま普通はとかね、うん、なるほ…うん。うん、本当にそうですよね、ええ、うんうん、それで、こう、する、うん、どうですか、こう
そう、普通はどこの普通なんだみたいな、うん、そう、そうなんですよ。うん、だからそう、うん、揉めましたね、うん。
揉め揉めて言われて、やっぱりすぐは受け入れられなく、こう衝突にやっぱり、なっちゃいましたん、なっちゃいますよね、 うん。
そう。 あのね、なんか「誰も、そんそんなことやらなきゃいけないって言ってないじゃない」って言われて、「それはあなたがやりたいだけでしょ」って言われた時に、よく考えてみたら、あ、なこの人、別になになにしなきゃいけないとか、そんなこと言ってなかったなって思ったんです。そそうだなと、そんなこと一言も言われたことなかったし、あの、例えばそのお皿を洗うにしても、あの「別に、あなたが洗う必要はないでしょ」って言われたんです。
うーん。 はい。 うーん。 うーん。 はい。 ああ、それは、あの、ちちょっと気が楽になりませんでしたか？
そう。 うん。 あ、そう、ほんとそうなんです、だから、その時に「なんでいつも、私が私が何々しなければいけないになるんだ」って言われたんですね。
うん、うん。 へえ、あの
そう。
で、こう、それは自分、ななんだろう、勝手なこうやり方でしょって言われるとちょっとショックですけど、その後に、うこう、なんだろう、こう言葉の裏にこう、頼ってくれてもいいよ、みたいなのもあるって感じがしますが、うん。
そう。 うん。 うん。 あ。すう、すそうそうなんです。うん、だから、2人で生活してるんだから、あなた1人でやってるわけじゃないんですよ、ここはっていう感じだったんですよ。
うーん。 わあ、素晴らしいですね、へえ、その
うん。 でうーん、だからちょっと楽にはなりましたね、その時に。
うん。 あ、そうなんですね。その、まあ、ね、今例に挙げていただいたことは、全般的にこう、いわゆる家事の内容ではありますけど、こう、ね、日本、なんか、まだまだ、こう、女性が奥さんがやるみたいな、特に昔はそうでしたけど、そういう自然と植え込まれた固定観念みたいな感じでしたか？
うん。 うん。 はい。 そう。うん。 そう。 あ。 それは絶対あると思いますね。もうまさしくそれです。うん。あの、ま、夫は日本人じゃないので、そこのやっぱり、こう、考え方がちょっと若干違うんですよね。うん。
うん、うーん。 ああ、なるほどなるほど。 あ、うーん、そっか。あのそこ、日本の方じゃないっていうのは、めちゃめちゃ大きい感じしますけど、その国ではそうなんだみたいな新たな文化というかね、感じられた瞬間ではあったりしますか？
そう。 はい。 あ、うん。 あ、本当にそうですね。だから、あのほんとさっきおっしゃったみたいに、ま、私が生まれて育った、その世代っていうのって、まだその女性であれば、こうするべきとか。
うーん。 はい。うーん。
あの、もう、私の父親なんて、お湯しか沸かせないような人だったから。
あ、はいはい。うん、昔はね、うん。
うん、だからなんか、母が本当に全部家のこと、その台所周りとか家の中のことっていうのをやってくれてたので。
うん。 うーん、そう。
ほん、自分も、それしか知らなかったから。うん。
そうですよね。それをまあ、見て、実際にね、学んできて、おそらく、周りのご近所も、そうだったってなると、それが、普通になっちゃいますもんね。
うん。 うん。 そう。そうなんですよ。でも、それこそが、やっぱり、自分の、その、知らず知らずのうちに、植え込まれてた
う、うーん。あ、なるほど。 うーん。
固定観念。うん。
な、なるほどす。じゃあ、まあ、くそういう家事、やるやることとか、こう、ね、食事の準備、あと掃除、片付けっていうのも、そうですけど。それ以外、この、しゅん、ひとつ、こう、食事の時なんかは、先ほど仰ったみたいに、いわゆる、こう、ご飯食べた後に、それは、まあ、日本でも、それぞれかもしれないすけど、その、ご主人の文化として、ちょっとゆったりする、みたいな。なんか、そんな文化も、あったりするような、お国の方なんですか？
はい。 うん。 はい。 はい。 そう。 あのね、特にまあ、その、まあ、そんなに、その、まあ、文化的に、そう、全体的にそうっていう感じでは、ないんだけれども、多分、彼自身の、その、家族ってのが、そういうふうに、まあ、ご飯を、まあ、ゆっくり食べて、で、その後、ご飯を食べた後も、ゆっくりと話をしたりとか、家族の時間を取るってゆうような中で、多分、大きくなってきたんでしょうね。
はい。 うーん。 はい。 うん。 あ、なるほどね、じゃあそれはそれでご主人の生まれ育った環境の、うん、まあ、いわゆるそう、固定観念っていうんですかね、そういうのが、お持ちだった。で、それがいい方向に、本当にちょっとこう楽になった、あ、文化を教えてもらえたっていうか、固定観念、そ、ご主人のね、あった、こう、なん分かり合えるというかね、ああ、こう私ってこうだったんだなって気づけるものですよね。
うん。 うん。 はあ。 そうです。 うん。 うん。はい。 そうですね。 うん。あ、本当にそうなんですね。だから本当にその時は家庭の中の小さなことだけだったんですけど、例えばそのこういう、その考え方を、仕事とか、いろんなことに当てはめていくようにしたんですね。
うん、なるほど。 はい。 あ、ああ。 なるほど。ちょっと楽になれそうな感じがしますけど、いかがでしたか？
うん。 あ、楽にはなりました。あの
うーん。
例えばその、どうして私ばっかりがこれをやってるんだろうとか、あの、子供の、そのなんていうのかな、ま、学校の、なんかこう、親の親御さんとこ PTA みたいなのとかでも、そのボランティアとか、そういうのがあるんですけど、あの、ま、負担がね、例えばその自分のところにたくさん来るとかってなってくると、前の私だったら、なんであの人はやらないんだとか、なんで私ばっかりやらなきゃいけないんだって思ってたと思うんですけど、まずまずそこに行ったのは、私がやりたくて行ってるから。
ああ。 はい、はい。 うん、うん。 うーん。 うーん。 はい。 うん、ふん。 う―ん。はい。 ああ、なるほどね。
そう。うん、そう。別に私は誰かに言われてやってるわけじゃないっていう。
じゃ、こううん、うん。うーん。うーん。なるほど。じゃあ、そう、ある意味こう違う見方をすれば、ま、じゃあ、やりたくないんであれば、こう、世間体とかね、周りの目、にして、いや、誰も手挙げないからじゃあやるよ、ってゆうこともしなくてもいいんだっていう、この、気づけた部分でもありそうですね。
うん。 そう。 うん。 うん。 うん。 も、そうです。ほんとそうです。で、い誰も手を挙げない、なんかこうやっぱり私がやらなきゃってなった時も、それも自分の選択で、あなたが結果的にやりたかったんでしょ？ってなるんですよね。そう。うーん。
うーん。 うん、うん。 うーん。なるほどね。じゃあその、固定観念が、あの、全部全て自分の選択、ま、文句は言えない、選択をしてきたからっていう気づきがあって良かったって感じですね。うん、あの
はい。 そう。 そうです。 うん。 あ、ほんとそうですね。はい。ありがとうございました。
はい。あの、楽しかったです。ありがとうございま